Ja. Hallo, ähm, also, da, ähm, ist 'n Thema, das begleitet mich schon sehr lange. Ich will jetzt nicht, äh, wirklich übertreiben und sagen mein ganzes Leben lang, aber zumindest mein, äh, Erwachsenenleben durch und, äh, das ist, ja, auch sozial irgendwie nicht wirklich, ähm, positiv belegt. Ich s ich sage mal, was was mich so 'n bisschen umtreibt. Also, ich habe Schwierigkeiten damit, äh, mit Ablehnung konstruktiv umzugehen und Ablehnung meine ich dann auch schon nicht nur harte Ablehnung im eigentlichen Sinne, sondern auch schon <sighs> verbale Ablehnung, sage ich mal durch Kritik, ne? Ich glaube, das ist auch 'ne Sache, ja, die betrifft viele. Äh, aber ich habe bisher, glaube ich, noch nicht so die richtige Strategie gefunden. Ich habe natürlich Strategien entwickelt, im Laufe meines Lebens damit umzugehen. <chuckles> Aber die waren, glaube ich, alle nicht besonders konstruktiv, äh, sondern zum Teil eher schädlich. Hast du da 'n paar Ideen zu?
Mhm. Ja, ich meine, erstmal wollte ich sagen: Da hast du total recht, äh, da stehst du nicht alleine da und das geht echt vielen Leuten so, ne? Ähm, äh d äh, d dass man äh, dass man, wenn man Kritik, äh, bekommt oder abgelehnt wird, dass man das ist halt schwierig, das ist echt schwierig damit umzugehen, ne? Ähm, aber bevor ich dir jetzt paar Tipps gebe, hätte ich gern noch mal 'n paar Fragen. Ähm, und zwar wollte ich mal sagen, hast du denn mal so, ähm, ein etwas konkreteres Beispiel von 'ner so 'ner Situation, wo praktisch du auch abgelehnt wurdest, ähm, und, äh, was da passiert ist?
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. Also da da s da geht's um 'ne ganze Phase, sage ich mal. Auch die werden wohl schon viele Menschen, äh, durchlebt haben, und zwar Ablehnung wenn's darum geht, äh, du hau möchtest dich beruflich verändern, ja, und, äh, suchst dir da 'n neuen Job, äh, b b betreibst den ganzen Aufwand, strengst dich an, versuchst dich da, äh, möglichst, ne, marktgerecht zu verkaufen. Und dann kommen halt, äh, Ablehnungen. Erstmal generell gut, ja, das, äh, kommt natürlich vor. Du kannst ja auch nicht mehr als einen Job gleichzeitig ausüben, wäre ja schlecht, wenn alle zusagen würden. Aber erstmal die Ablehnung an sich, äh, ne, und dann auch die Form der Ablehnung spielt auch 'ne Rolle, finde ich, ja, also, ähm, äh, wenn das so lapidar ist oder irgendwie so, ja oder sage ich mal in 'ner Form kommt, dass gar nichts passiert, also so 'ne Nichtreaktion. Äh, oder halt so 'ne lapidare, äh, dass man merkt: „Na ja, äh, wieso hast du uns belästigt mit deiner Bewerbung hier“, ja? Äh, das ist natürlich schwierig, ja. Gerade wenn das 'n Job ist, wo du gedacht hast, äh, entweder: „Ich würde den unglaublich gerne haben, das ist genau mein Ding“, ja? Oder, äh, du sagst: „Ja, ich will den haben und ich glaube, das ist das kann ich auch, ne? Das sind meine Skills hier, die da gefragt sind, da bin ich richtig gut drin.“ Ja und dann interessiert das irgendwie keinen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ähm, ja, das ist immer hart, weil, äh, ich habe meine sehr großen Schwierigkeiten damit, mit der Begründung. Äh, wenn du dich da mit Leuten darüber unterhältst, die sagen dann: „Ja, du darfst das nicht persönlich nehmen, das ist ja rein sachlich. Dann haben die irgendwie schon die Stelle besetzt, oder die ist gar nicht bla, bla, bla.“ Da kommen halt sehr viele sachliche Argumente, warum die Ablehnung gekommen ist. Ja, das kann ich rational natürlich alles nachvollziehen.
Mhm. Okay.
Aber trotzdem ist es ja immer mit der Person verbunden. Ja, also die Person dahinter, äh, fühlt sich ja doch irgendwie nicht gewertschätzt oder vielleicht sogar ne, hm, sagt man sich: „Naja, ich habe doch gedacht, ich bin viel besser als das. Wieso nehmen die mich nicht? Ich bin doch richtig, äh, ne richtig gut.“ So, ähm, und das ist schon ja, <blows air> wenn man so 'ne Phase so hinter sich hat. Äh, ich meine, ich lese dann immer zum Trost so 'n bisschen, äh, ähm, Berichte und Kommentare von anderen, die sagen: Ja, sie „hätten schon mehrere hundert, mehrere tausend Bewerbungen geschrieben“, zum Teil, ja, äh, und sind dann immer auf diese Art und Weise abgelehnt worden. Dann sage ich mir: „Ach, siehst du, schlimmer geht immer.“ Aber, ähm, das ist schon für mich schwer zu verdauen, ne? Vor allen Dingen, wenn das über 'ne längere Zeit geht. Das hinterlässt Spuren.
Mhm. Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Und, äh, ich ich kann auch richtig raushören aus der Stimme, dass du einmal wirklich begeistert bist, ne? Und du sagst so: „Ich bin total die richtige Person dafür.“ Und dann kommt die Ablehnung. Und, äh, ja klar ist man dann enttäuscht, ne und, äh, es <clears throat> Manchmal sind es ja so sogar so, ähm, äh, äh, von KI erzeugte E-Mails, die dann rausgehen, ne, und man hat sich halt so viel Mühe gegeben mit der Bewert Bewerbung und allem, ne? Kann ich total nachvollziehen, ne? Und, ähm, aber sag mal, äh, wie äh, wie fühlst du dich denn jetzt, äh, wie sind denn so deine Gefühle da, wenn das, äh, kommt. Bist du dann eigentlich, äh, mehr so, äh, t t ähm traurig oder dann entmutigt oder vielleicht sogar, äh, sauer, dass es nicht geklappt hat?
Ja. Mhm. Ja. Also, das sind, glaube ich, 2 Abschnitte bei mir. Also, 2 Reaktionen, die sich so einstellen, eh eher kurzfristig. Also, direkt, ähm, wenn die reinkommen. Natürlich erst mal wieder Enttäuschung. Ja, 'n bisschen Traurigkeit da reingemischt. Auf jeden Fall Enttäuschung. „Ach, schon wieder. Äh, warum denn?“ Ja, äh, 'n bisschen Zweifel. Aber diese Phase geht relativ schnell vorbei. Viellei ist vielleicht 'ne Frage von 'n paar Tagen. Und dann, ähm, weil ich von der <chuckles> Grundeinstellung von der Grundhaltung vielleicht auch von meinem genetischen Erbe halt eigentlich ein aggressiver Mensch bin, dann werde ich rebellisch, ja? Also, ähm, dann werde ich sauer, dann werde ich rebellisch, dann, äh, keine Ahnung. Äh, dann sage ich mir, was du eben gesagt hast: „Na ja, vielleicht sind das auch überhaupt, äh, KI, äh, generierte Absagen, die da kommen“, ja? Dann sage ich mir: „Gut, dann mache ich auch noch KI-generierte Bewerbung, ja.“ Also, so. Warum soll ich mich da so warum soll ich mich dann da anstrengen, wenn die anderen das ja auch nicht tun, ne? Also, die sind ja nicht besser als ich, so und dann kommt der Rebell in mir zum Vorschein, äh, ne? Das hilft mir dann auch so 'n bisschen, damit klarzukommen. Bringt vom Resultat halt wenig, aber zumindest, äh, stabiliert stabilisiert's so 'n bisschen meine emotionale Lage, ja.
Okay. Okay. Ja klar, ne? Ja, ich meine, das ist ja schon mal gut, dass du da praktisch schon so 'ne Technik schon entwickelt hast, wie du damit emotional umgehst, ne? Ähm, äh, aber trotzdem, ja, es es es, äh, sind halt ist halt wirklich manchmal wie auch die Wortwahl ist, ne? Und, ähm, man hat sich halt, äh, viel Mühe gegeben und kriegt dann so 'ne nullachtfünfzehn Ablehnung, ne? Ähm, ja, also, ich meine, einmal hast du ja schon wirklich den richtigen Schritt gemacht. Du hast dich schon, äh, gelernt, wie du damit umgehen kannst, ne? Es geht recht schnell vorbei am Anfang, äh, die Traurigkeit, ne, und dann kommt vielleicht 'n bisschen Wut in dir auf, was auch total normal ist und, äh, um halt damit, äh, dann auch für dich abzuschließen, ne? Ähm. Da bist du eigentlich schon auf'm richtigen Weg, ne? Aber wenn das jetzt halt dauernd passiert, ne? Ähm, ähm ich würde auch sagen ja, erstmal, wie gesagt, äh, äh, die deine Gefühle sind okay, ne, ähm, das kannst du auch ruhig so anerkennen, ne? Und, ähm, dann auch, äh, ja, s ähm, sagen: Okay, äh, du, du warst, äh, echt 'n guter Kandidat für diesen Job, ne, aber es, äh, ist halt, äh, heutzutage auch so, dass halt, äh, sehr viele Leute sich auf jede Stelle bewerben, ne?“ Und, ähm, dass du dir praktisch auch selbst sagst: „Hey, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht dass ich schlecht dabei bin, vielleicht war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt oder, ähm, es waren so viele gute Bewerber und die haben mich jetzt halt nicht geno genommen.“ Ne, dass sie einfach, äh, dein deinen Selbstwert dann auch, ähm, egal, was für 'ne Antwort kommt ich meine, du bist ja du weißt ja, wa wer du bist, ne, und was du machen kannst, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Das ist aber auch äh, darf ich da kurz einhaken? Weil das ist nämlich auch noch 'n Punkt das ist noch auch 'n Punkt, der jetzt nicht, äh, mit der mit der Kernfrage direkt was zu tun hat, aber, ähm, sich davon ableitet. Ähm, du weißt ja, wer du bist. Ja, aber, ähm, mal von den Leuten, bei denen man sich bewirbt, abgesehen und von, ne? Ähm, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass mein, ähm, persönliches Umfeld, ja, sagen wir mal, falm familiäres Umfeld, äh, Freunde oder so, dass die das nicht wissen, ne? Die sagen dann immer: „Ja, wieso bist du denn schon wieder abgelehnt worden, was ist denn los, ne? Bist du da irgendwie, ne warum bist du so schlecht“, so ungefähr. Also unterschwellig, ja? Äh, dann komme ich in 'ne, ähm, Rechtfertigungs äh, Situation, äh, die ich gar nicht möchte, die auch gar nicht gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach. Äh, dann überlege ich mir: „Hör mal, äh, wer wer das jetzt gerade äußert, äh, was kannst du denn vorweisen? Ja. Also, da bin ich doch, äh, eigentlich, äh ich sage, ich ich verstehe auch nicht, warum ich die Absagen dann bekomme. Es wird ja auch nie 'ne Begründung mitgeliefert. Aber ich sage mir, wenn du dich da beworben hättest, ähm, ne, wär 's auch nicht besser gewesen. Also, ich weiß nicht, wie du mir jetzt da, äh, Vorhaltung machen kannst, ja.“
Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, klar, ne? Ähm, das kann ich auch gut verstehen, ne? Ähm, aber da, wenn das jetzt so in der Familie ist, ne, da, äh, könntest du ja vielleicht mal so 'n, äh, Gespräch haben. Und, ähm, äh weil, wenn das so vorwurfsvoll auch dir gegenüber klingt, ne, dass du einfach, ähm, mal solche Ich-Botschaften <chuckles> sch schickst und sagst halt, äh, wie du dich halt fühlst, wenn diese Kritik dann kommt, ne, die eigentlich ja gar nicht gerechtfertigt i ist. Dass du praktisch sagst: „Hey“, ähm, und dann prak auch, äh, definitiv im Moment, wo du dann halt nicht mehr wütend bist oder sauer bist, äh, warte also mal ab, schlaf mal drüber und dann, ähm, als vielleicht mal zusammensetzen, wenn 'n guter M Moment da ist und sagen: „Hey, ähm, äh, ich, äh, klar, ich habe 'ne Ablehnung bekommen, ne, aber, ähm, äh, äh, das ist halt schon, ähm, schwer genug für mich, ne, und, ähm, die, äh, Kommentare sind eigentlich auch die kommen hier halt mir so an. Ich fühle mich dann halt so dabei, ne?“ Und, ähm, dass die dann vielleicht auch 'n bisschen Verständnis dafür aufkommen, damit du nicht noch zusätzlich, äh, da, ähm, äh, noch Druck kriegst dann halt von deiner Familie, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja, aber, ähm, gut. Das sind halt alles Deutsche und, äh, die Mentalität in Deutschland ist halt so: Wer keine Arbeit bekommt und abgelehnt wird, mit dem stimmt was nicht, ne? Das ist irgendwie ein Fremdkörper oder ist einfach, ähm. Es ist ja es geht ja manchmal so weit, dass es, äh, äh, so absurd ist, dass dann gesagt wird: „Ja, äh, dann schreibst du halt die Bewerbung so verkehrt, ja, äh, dass sie sofort merken, dass du gar keinen Bock darauf hast. Ne, du bist ja arbeitsscheu“, so ungefähr.
Ja. Aber du weißt ja, dass du das nicht gemacht hast, ne?
Ja, aber das bringt ja nichts. Also, wenn du in so 'nem Umfeld dann zurechtkommen musst, äh, wo tatsächlich sowas an dich herangetragen wird, was ja äh, ähm, ja, ähm, völlig absurd ist, weil es gar nicht sein kann. Äh, es ist ja nicht so, äh, dass ich die Bewerbung absichtlich oder unabsichtlich dann so schreibe, äh, dass ich nicht genommen werde oder genommen werden will oder so. Das ist ja schon bösartig, finde ich, ne? Aber das ist halt das ist halt i irgendwie auch die äh, wenn's um dieses Thema geht, die Kultur in Deutschland, ne? Also, äh, wer nicht früh aufsteht zum Beispiel, weil er Nachtmensch ist, ist, äh, faul oder so, ne? Ist ja auch vielleicht 'n Grund, warum wir alle kurz vorm Ende sind hier und die Wirtschaft auch. Keine Ahnung, ja, aber, äh, es ist schon 'n spezielles Umfeld. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast, äh, dass ich das mal rauslassen konnte und, äh, ja, ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Dan
Mhm. Ja, auf jeden Fall, mhm. Mhm. Gerne.